آآ بافصل بصراحة، يعني بع لمّا باحس الإحساس ده في وسط الر ال ال ال التعليم، آآ بافصل، يعني مثلًا
بتفصلي بمعنى إيه؟ بتع معنى إن أنتِ بتسيبي وقتها ال
باعمل أي حاجة آه. أي حاجة خارج ال ال الدراسة، يعني ممكن أروح أقَضي يوم طول النهار على البحر، من غير أي حاجة، ولا مذاكرة، ولا قلم، ولا ورقة، ولا تفكير في أي حاجة خالص، أفضي دماغي خالص.
اهم. آه.
أو أو مثلًا بَقى لي فترة طويلة قاعدة لوحدي، أنا باذاكر الكورسات أونلاين، باقعد أذاكر لوحدي، باقعد لو فاروح راحة مثلًا آآ في أي تجمُّع، أعمل زيارة عائلية، ل و ونتجمّع كلنا سوا، ويبقى يوم هيصة ومليان ناس كتير.
اهم، آه، يعني بتحاولي إن أنتِ تخَرّجي نَفْسِك من mood الإحباط دوّة، وإن آآ إحساس إن أنتِ متأثرة أوي بالمذاكرة لوحدِك ده، فبتغيّري فبتغيّريه بَقى بحاجة تانية، إن أنتِ مثلًا تكوني في تجمُّع، ف مع ناس تانية، آآ تشمي شوية هوا، حاجة زي كده، صح؟
بالضبط، يعني دي نقطة من النقط اللي أنا باحاول أستعملها أول حاجة، بعد كده لما أرجَع بَقى عشان أبدأ تاني مذاكرتي، باحاول إني أخَلّي هتبقى أهدافي قصيرة، مش مش أعمل هدف كبير.
اهم. أوكي، يعني ما ت ما ما يكونش مثلًا هدف إنه أنا هاخَلَّص الدرس كله النهاردة.

بُصّي، فيها محاضرات ممكن تحضريها أي وقت، لإنّها بتبقى متسجِّلة، أي وقت شغّليها و غير كده حتّى لو حضرتيها في وقتها هي كمان متسجِّلة، فممكن تعيديها بَدَل المّرة 10 عشان تش تشوفي كل فَسْفوسَة، وكل معلومة جات عندك وأنا من النوع اللي باحب التكرار اللي بيعلِّم الشُطّار ده.
حلو. إمم. <chuckles>
فدي كانت فكرة يعني دي حاجة حلوة، غير كده بتوفَّر الوقت. يعني أنا مثلًا عندي محاضرة الساعة 09:00، أنا ممكن أكون نايمة أصلًا لحد الساعة 08:30 وقُمت عملت نسكافيه وحطّيته على المكتب وقعدت زي بالضبط كده. فبس هي دي الفكرة، يعني
آه. ويا دوبك. اهم. طَب أنتِ لو لو يعني جات لِك الفرصة تاني إن أنتِ تتعلِّمي حاجة تاني أنتِ عايزاها آآ وقُدّامك الاختيارين، هتختاري بقى أنهي واحد فيهم؟ التعلُّم الذاتي Online وكده والّا هتختاري إن أنتِ تروحي المكان وتكون معاكِ مجموعة وتقدري تقابلي الدكاترة؟
بُصّي، لو أنا بنَفْسي اللي باحُط ال ال الدنيا تمشي إزاي، هاختار إن أنا أجمع ما بين الاتنين فأبقى حاولت الاتنين.
تجمعي بين الاتنين من ناحية إن هو ن ده وده والّا قصدِك إيه؟
يعني لو الCourse مثلًا 3 أيام في الأسبوع، يبقوا 2 Online وواحد حضوري. لو 4 أيام، يبقى 2 و2. آه. يعني بحيث إن إحنا وفَّرنا شوية في الوقت
آه حلو. يعني هتجمَّعي الحلو من ده والحلو من ده، اللي عجبك في ده واللي عجبك في ده.
أيوه ب بالضبط كده. يبقى أنا وفَّرت الوقت في يومين ويومين تانيين خدت نشاط، يعني وتبادُل بقى خبرات و ورغي بقى بيننا وبين بعضينا. بس، يعني هيدّي روح حلوة برضه.
اهم. آه. حلو أوي. طَب وهو أنتِ بقى آمم آآ يعني خلّينا نرجع نتكلِّم تاني عن حِتّة الإحباط دي، أنتِ بقى لمّا آآ اتعاملتِ معاها، آآ احتجتِ بس الحاجتين دول إن أنتِ تكوني يعني بتدّي لنَفْسِك آمم بريكات كبيرة ما بين الفترات ديّة تكوني بتقومي ولما تحسّي إن أنتِ محتاجة تفصِلي بتقومي خلاص تفصِلي عادي والّا كنتِ بتستخدمي كمان طُرُق تانية؟

آآ خُد لك أجازة <laughs> يعني أهم حاجة خُد لك أجازة آه، خُد لك أجازة إن شاء الله لو يومين 48 ساعة بس.
أجازة رقم 1. <chuckles> اهم.
آآ، افصل بيهم خالص، ما تفكّرش في المذاكرة، ما تفكّرش في أي حاجة. ولمّا ترجع خلّيك ماشي بالورقة وقلم حدد أهداف صغيّرة خالص، ما تكبّرش على نَفْسك الحِمل عشان ما تحسّش بالإحباط وتحس إن الأمد طويل لسه، يعني الموضوع مشوار طويل، فقصّر عن نَفْسك المشوار بشوية أهداف قصيّرة كده، بس وممكن يستعين بقى بحد يشجعه.
آه. حلو. يستعين بدعم دعم خارجي، يتصل بصديق. <chuckles>
آه، اتصل بصديق <chuckles> أو احذف أجابتين <chuckles> ف بالضبط يعني اللي هو إيه، عارفة ساعات الصاحب بي بي بيدّيكي power يعني لو وخصوصًا لو لقيتِ حد معاكِ بي بيدرس نَفْس ال المنهج اللي أنتِ بتدرسيه أو درَسه قبل كده، ابدئي اتكلمي معاه وشوفي الرحلة اللي مَر بيها فده بيساعد شوية إن هو يخفف الإحباط اللي أنتِ بتحسّي بيه.
حلوة أوي ال النصيحة دي. آه فعلًا. اهم. آه، يعني يبقى ي يشتري يشتري سفرية يشتري تذكرة كده يد يروح يتفسّح في حتة، وبعدين ي يدّي نَفْسه بريكات ويستعين بصديق حلو أوي.
يرجع بقى. أيوه. بالضبط، ومش لازم تذكرة وسفرية بعيدة يعني، ممكن يعمل أي حاجة قريّبة. <chuckles>
حلوة أوي النصيحة. لأ ت تذكرة قطر عادي ما فيش مشكلة. <chuckles>
بالضبط. <chuckles>
أنا فعلًا اتبسطت أوي بالكلام معاكِ، شكرًا جدًا ليكِ.

آآ أ أحسّها تبقى ملموسة بدري، بدري. يعني هاقول لِك
آه، عشان تحمّسي نَفْسِك؟
آه، بالضبط كده. يعني هاشرح لِك أكتر. أنا ك ب كنت بادرِس، باعمل دبلومة، الدبلومة دي كانت عبارة عن سَنتين، ف ال أنا كنت واخداها الكورس أونلاين. فيه حضور، بس الحضور مثلًا كان مرّة في الشهر، وممكن تحضري وممكن ما تحضّريش كمان. فخلال السَنتين دُول كان كمّية ال المناهج اللي أنا درستها كانت كبيرة جدًا. فتقريبًا جيت بعد 6 شهور كده، كان عندي إحساس بالمَلَل والإحباط، وإن الموضوع مِطوِّل أوي ولسّه فاضل يعني آآ 6 آآ ي يعني 6 شهور عشان السَنة تخلص، وفي سَنة كمان 12 شهر، يعني 18 شهر بحالهم، عارفة بقى الإحساس دوّة؟
اهم. آه، أوكي. اهم. آه، كنتِ حاسّة بقى الموضوع كبير أوي وطويل و تأثّرتِ أوي بيه، إمم.
آه. يعني كتير. بس، ف ف كل كام شهر تلاقيني كده فصلت، عملت خروجة، آآ طلعت يومين، 3 في مكان ورجعت تاني عشان أكمِّل دراسة. آآ خصوصًا كمان إن أنا كنت كل فترة أنا مطلوب منّي بَحْث إن أنا أقدِّمه في الكتاب اللي أنا باعمله. فباقدّم بحث فيه مُختصر، فيه آرائي كمان، فإن
طَب وعملتِ إيه بقى؟ حلو أوي، يعني يعني ابتديتِ إن أنتِ كده كل فترة خلّينا نقول إن أنتِ بتخرّجي عن نَفْسِك الجو، بت بتغيّري الmood، المزاج، بتخرُجي برّه في تفكير اللي هو مذاكرة، مذاكرة، مذاكرة وبس.
ب ب بالضبط كده، كتير يعني. عارفة، ساعات كمان كنت يبقى صابح عندي امتحان مثلًا وأكون خلاص أنا نَفْسيًا zero، يعني أنا بقى لي فترة طويلة قاعدة وخلاص zero. أنا ممكن أكون باكمِّل المراجعة مثلًا أجهِّز البانيو في الحمّام وأضبّط الدنيا وأولَّع شموع، وأكم وأجم وأكمِّل بقية المراجعة بتاعتي وأنا قاعدة في البانيو. أ أي حاجة تهدّيني. إمم. بالضبط.
إمم. آه، مش قادرة، آه. يعني بتحبّي تهدّي نَفْسِك كده، ت آه، تعملي ل لنَفْسِك mood تاني. حلو أوي. طَب وحسّيتِ الموضوع ده نِفِع أوي معاكِ والّا ما حسّتيش أوي بتغيير؟